うーん、そうですよね。なんか、あの、特に印象に残っている歌とか、曲名とかってあったりするんですか？
うーん。 ああ、そうですね、その買ってもらったアルバムの中でも、なんか、すごいバラードっぽいものとかもあれば、めちゃめちゃアップテンポのものとかもあったんですけど。あ、今でも、その当時から好きで、今でもカラオケで友達とたまに歌ったりする曲に、ボディアンドソウルって曲があって。これはすごいうん、あの、なんか、イケイケゴーゴーじゃないですけど、パンチの効いたアップテンポな曲ですね。
あ、はい。 あ、ボディアンドソウル、はい。 へえ。それも当時から、あの、聞かれてた
そうですね、なんか、家族でというか、私もあと兄弟も、すその時一緒にはまって、車の中で一緒で歌ったりしてました。<chuckles>
歌なんですか？